Ja, aber das ähm, hm also hier sind die Fitne wir sind wir wohnen halt auch voll auf'm Land, muss ich dazu sagen und, ähm, auch jetzt in 'nem anderen Land, also in Portugal zuvor ich in der Schweiz und auch in Dänemark fand ich die Kurse immer richtig cool. Und hier, ich habe jetzt mal einen Kurs ausprobiert, aber die Auswahl ist auch sehr geschränkt äh, ein eingeschränkt. Und, was ich hier ausprobiert habe war mal Zumba. Aber das war, überhaupt nicht mein Fall. Ich war ich glaub, das ist auch ne, das ist das glaube ich. Ich hatte 'ne richtig, richtig geniale Zumba Lehrerin in ähm, in der Schweiz damals noch. Das war einfach so spaßig, ne? Die hat das auch eher so 'n bisschen Richtung Hip-Hop gemacht, das war mehr so mein Ding. Und die hier, oh ich finde es ich finde es so öde, ich i ne. Ich <chuckles> ka ich kann da kann ich nicht mehr hin. Das ist nicht mein Ding, ne?
Mhm, mhm. Ja. Ja. Mhm. Mhm, mhm. Mhm. War nicht dein Fall. Mhm. Ja, okay. Ah. <chuckles> Ist nicht dein Ding. Ja, und so was wie 'ne Tanzschule, dass du tatsächlich so irgendwie, keine Ahnung, so Jazz Dance oder oder Break Dance, wenn du sagst, Hip-Hop ist so dein Ding, dass du vielleicht mal guckst, ob's 'ne Tanzschule gibt, weil das gibt's ja eigentlich auch in in vielen, vielen Ländern und, ähm, es muss ja nicht mal in dem Sinn 'n Fitnessstudio sein. Also, das wär zumindest mal 'ne Überlegung wert, aber hast du dich da schon in die Richtung ja?
Ne. Ne. Ja. Ja. Mhm. Da müsste ich halt da habe ich vielleicht ein bisschen Hemmungen, muss ich auch ehrlich gestehen, ne? Weil ich mein, ich habe jetzt nie tanzen gelernt so, ne? Es war immer eher so 'n so 'n Spaß-Rumgehüpfe. Ähm, ich weiß nicht, ist ne jetzt wo du das sagst, ich finde es 'ne ich finde es 'ne richtig coole Idee, aber ich weiß nicht, ja, da müsste ich mal, e erst mal müsste ich recherchieren, wo's was gibt. Und dann müsste ich mal gucken, ob ich da vielleicht dann wirklich doppelt so alt bin wie alle anderen. Da würde ich mir, glaube ich, 'n bisschen, ähm, blöd vorkommen, aber
Mhm, mhm, mhm. Ah, okay. Mhm, mhm. Okay. Ja, muss man halt mal gucken. Es kann natürlich blöd sein, aber muss nicht blöd sein zwangsläufig. Also ich glaube, da ist ja wirklich so ach und ab irgen also es kommt davon, wie alt sie sind. Ab ab aber ab 'n gewissen Alter spielt ja Alter schon wieder gar keine Rolle mehr.
Ja. Ja, das stimmt wohl. Das sollte eigentlich auch nicht der Grund sein, ne? Aber es da müsste ich da müsste ich einfach mal nachfragen, ja.
Ja, aber ich würde es verstehen, wenn die jetzt alle 15 sind, dann ist schon komisch. Aber keine Ahnung, wenn da Studenten zum Beispiel dabei wären oder so was im im Studentenalter, ab ab irgendwo ist es dann wieder fast wurst. Hm, da gibt's aber noch andere Möglichkeiten natürlich. Du sagst jetzt Mountainbike-Strecken, was was brauchst 'n du? Was bist du denn für 'ne Mountainbike Down Hill? Oder was fährst du denn? Trails? Oder was bist du so 'ne für 'ne Bikerin?
Ja, ja. Mhm. Mhm. Also i also jetzt, äh, ich habe da jetzt keine besonderen Ansprüche, aber es muss es ich mag halt gerne, ähm, im Wald fahren, ne? Wenn das wenn das möglich ist. Wir hatten natürlich wir waren sehr verwöhnt in Dänemark, hatten wir wirklich einen angelegten Mountainbike Track direkt im Wald vor unserer Haustür. Der war 40 km lang, also das war
Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Okay. Vielleicht bist du auch zu verwöhnt. <laughs>
Das war mega und das waren ja auch grad In Dänemark musst du auch erst mal Hügel finden, ne? Also das war <giggles>
Ja. Ja, ich wollte grad sagen, dass ihr überhaupt so was in Dänemark findet, ist ja nicht so einfach.
Ja, ja das war rich das war richtig genial. Und in Deutschland damals oder auch in der Schweiz, da hatte ich auch immer Berge vor der Haustür einfach, ne, da bist du einfach quasi die Wanderwege entlanggefahren. Ähm, und hier ist das halt irgendwie nicht so das Ding, wo wir jetzt hier müsst ich wirklich auf der Straße fahren. Äh, da habe ich nicht so viel Lust drauf.
Mhm. Okay. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Aber du weißt schon, dass Mountainbiken sowieso nicht mehr ganz so hip ist heutzutage, ne?

Ne, das ist mir auch egal, ne, aber es ist ein <laughs>
Nein, nein, ich meine es jetzt eher anders. Also, es geht ja mehr in die Richtung, dass dass, ja, eher jetzt Bikes so so 'ne Mischung aus Meinten Mountainbike und Straßenbike inzwischen ja, also, d das, äh, äh, Ding sind, wobei die langsam auch schon wieder am absteigenden Ast sind, was ich so gehört habe. Aber, ähm, das wäre natürlich auch was, was der ich weiß nicht, ob du da musst du da kann man nur bei euch auf der Straße fahren oder gibt's dann auch irgendwie so Wege mal ab? So eher so was wie, sagen wir mal, Landwirtschaftswege oder so was?
<laughs> Mhm. Ja. Mhm. Also, es gibt es gibt hier tatsächlich einige Wanderwege, auch in der Region, wo wir leben und ich habe da schon 'n paar Wanderungen auch gemacht und ich habe dann auch immer gedacht so: „Mensch, kannst ja mal gucken, ob das mit'm Bike auch möglich wäre.“ Aber ich habe die dann immer meistens eher als suboptimal, ähm, empfunden, weil es zum Teil dann richtig also richtig steile Stellen gibt, aber auch mit so 'nem die dann so staubig sind, dass du da, glaube ich, ähm, sehr leicht schlittern kannst. Also, ideal ist es nicht, sage ich mal oder dann hast du auch so, ähm, Stücke, wo es dann richtig eher, äh, felsig ist. Hm. Ist eher schwierig, wobei, ich muss auch sagen, also, e e es ist auch 'n Stück weit sicherlich Ausrede, weil ich sehe, ähm, jeden Morgen gibt es das ist ein ein Mann, der ist schon deutlich in die Jahre gekommen und ich feiere den so sehr, weil wir wohnen ganz oben an so 'nem Berg und, ähm, der fährt jeden einzelnen Tag an unserem Berg vorbei auf seinem ja, das ist so 'n so 'n 'ne Mischung aus Rennrad und Mountainbike irgendwie. Ähm, der ist, d also, der ist auf jeden Fall über 70.
So 'ne Mischung. Mhm, mhm, mhm. Mhm. Mhm. Mm, mhm. Mhm, mhm. Ja, verstehe. Mhm, mhm. Mhm. Okay. Oi. Genau. Siehst du mal.
Und ich sehe den dann immer, der fährt nämlich dann auch so 'ne Straße, die fahren wir, wenn wir unseren Sohn zur Schule bringen. Ich sehe den dann auch oft auf'm Rückweg dann eben schon wieder 'n Stück weiter und ich denke mir so: „Man ey, der ist wirklich so mein Vorbild. Das ist, äh, richtig, richtig beeindruckend.“ Und eigentlich ich fahre halt Straße nicht gerne, erstens ich finde es halt weniger spaßig, ne, wenn du nicht so dieses offroad hast
Ja. Ja, ja. Ja, ist das Ja, Sicherheit ist ja auch immer 'ne Frage, ne?
und auch die Autos, ja, ist nicht so Wobei es fahren nicht viele hier, muss ich auch dazu sagen.
Ja. Na gut, es Also, guck halt mal, ob das 'n Ding für dich wäre und vielleicht, äh, kann kannst dich ja mal mit ihm unterhalten, sprich ihn doch mal an. Also, wenn wenn er oben ist und nicht irgendwie auf 1/2 Höhe, sonst sonst stirbt er ja vielleicht oder so. <giggles>
Ja, ich meine ja. Ja, bei uns vorm Haus ist er eigentlich schon quasi am am fast am allerhöchsten Punkt. <laughs>
Dann dann sprich ihn doch mal an und frag ihn und sag ihm, dass du eigentlich früher gern gefahren bist und da aber jetzt irgendwie 'n bisschen vielleicht kann er dir auch was erzählen, wo's wo's vielleicht irgendwie so 'n Mountainbike-Park oder so was in der Gegend gibt. Aber gut, es gibt ja heute digital so viel Möglichkeiten. Ist natürlich nicht ideal zu Hause, kann man viel machen auch ohne Fitnessstudio. Und was du natürlich vorhin sagtest, dass du gern eher so in Gesellschaft das machst, das fällt dann bisschen weg.
Ja. Mhm. Mhm. Ja, das stimmt, ja.
Ähm.